Ừm, mình thì thường, ờ đợt trước thì mình, ờ, có mình mình thì không hay lên mạng xã hội để tìm hiểu về cái xin lời khuyên đâu, tại vì mình cũng nó giống như là một cái bài đăng status các thứ trên Facebook hay cái gì đấy là xin lời khuyên là các bạn tâm sự, nhưng mà mình nghĩ là sau những đợt trước ấy, thì mình có rất nhiều bạn bè thì mình cũng hay đi tâm sự, tâm sự kia nhưng mà, ừm, bây giờ mình chỉ dám kể với bạn thân thôi, mà tại vì đợt trước mình có nhiều bạn bè quá, mình không biết là bạn nào bạn tốt, bạn nào bạn xấu. Ừ, câu chuyện của mình nhá, mình kể đợt đấy mình xấu hổ luôn, là cái câu chuyện tình cảm. Ôi giời, câu chuyện của mình như bị, gọi là, đi, ơ, lan truyền luôn, kể cho vì tại vì mình kể nhiều quá, cũng do mình thôi là mình kể nhiều quá ấy.
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ờ. Ừm. Ừm. À. Là gì? <chuckles> Ừm. À, à, nói chung là cái chuyện đó là b à, cái chuyện đó bạn cũng hông có lường trước được, đúng hông? Vậy thì thì thì thì không biết là trong vô số những cái lời khuyên trong những cái trường hợp đó thì có cái lời khuyên nào mà nó, gọi là, nó hữu ích tính với bạn hông, hay là mọi thứ nó chỉ, kiểu như là, chỉ, ơ, bâng quơ qua thôi?
Tại vì lan truyền luôn. Ừm. Đúng rồi. Ừm, mình nghĩ là nên, ơ, chọn một người ví dụ như phải thật sự tin tưởng, mình mình thật sự tin tưởng là có là mình giống như bố mẹ mình thôi, có câu là bố mẹ luôn yêu thương con cái không bao giờ lừa lọc con cả. Nên là mình, ờ, nghĩ là để mà tâm sự dù mặc dù là cái chuyện tình cảm đối với mình mà tâm sự với bố mẹ thì mình có thể cảm thấy hơi xấu hổ thật. Thì có khi là mình cũng sau này mình cũng có thể thử với tất sự s tình cảm với bố mẹ mình thì sao? Bởi vì mẹ mình là một người khá là tâm lý đấy. Giống như câu chuyện lúc nãy mình, ờ, có chia sẻ với bạn là câu chuyện công việc đấy, bố mình là một mực, một mực là con phải về cho bố, không về không được đâu. Đấy, nhưng mà mẹ mình vẫn cho mình một cơ hội, gọi là, trải nghiệm. Mẹ mình rất là tâm lý luôn.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À. Ừm. À. Ừm. Ừm. Ừm.